Heeh, jadi aku coba tuh waktu itu dan kebetulan gajinya lumayan tuh, Kak. Lumayan, ternyata HRD-nya mencari orang yang sudah berpengalaman nggak mau yang, eee, fresh graduate kayak aku gitu kan. Nah, terus tapi aku coba follow up lagi ke mereka waktu setelah interview, tapi merekanya nggak ngasih ini loh nggak ngasih, eee, follow up, nggak ngasih kontak juga, heeh. Malah di-read doang gitu. Jujur aku sedih banget karena aku mikir kayak aku tuh, eee, udah ada apa ya, harapan gitu loh, Kak, di situ. Tapi ternyata udah tapi ternyata hilang gitu kan. <tsk> Jadi kayak, mmm, apa ya, sedih banget sih waktu sempet kayak udah deh males lah nanti aja deh gitu. Beneran kayak gitu waktu itu.
Iya, ya ya. Oke. Eee. Hmm, heeh. Belum memberi kesempatan, heeh heeh. Mmm. Iya. Oh. Hmm. Jadi, udah kayak langsung ba itu berapa lama setelah mencoba itu, mengambil berapa lama itu udah langsung langsung putus asa seperti itu?
Dan lucunya itu baru bentar, Kak, sebenernya. Nah aku tuh sidang itu kan Juli nih. Ya kan? Juli, terus aku tuh dapet yang interview yang HRD yang, mmm, yang in PNS itu tuh, waktu Agustus. Nah terus di Agustus aku benerin CV, aku dapet, eee, interview lagi di September. Nah selama di September tuh bener-bener aku dapet banyak interview lah gitu kan dari beberapa perusahaan
Hmm, m Mmm. Hmm. Mmm. Iya iya.